Und, ähm, ja, ich verstehe, äh, natürlich dass es das erschwert, weil ma du hast halt weder 'ne klare Deadline vom Außen, wie beim Kunden, wo dann klar ist, bis wann das fertig sein muss und gleichzeitig auch diesen, ähm, ja, finanziellen Druck, sage ich jetzt mal. Wie ist das denn bei dir? Also, hast du das Gefühl, es ist 'ne Zeitfrage, oder 'ne Geldfrage, oder ist es wirklich, eher so 'n Motivationsding?
Ich würde sagen: „Definitiv Motivation“, ja also, Zeit, habe ich manchmal, wirklich mehr als ausreichend, ja, wenn ich mal 'ne Pause mache, von den anderen Projekten.
Okay. Ja.
Ja, ne?